À, nói, ơ, cũng tớ cũng có một số, á, a, đứa cháu, a, tầm khoảng 3-4 tuổi thôi. Có một đứa số đứa cháu, a, cấp 1, cấp 2 thứ rồi ấy. Nói chung là cũng á hầu, ờ, hết là, kiểu, ờ, trải dàn đều từ bé đến lớn ấy. Còn nếu mà, kiểu, tớ nghĩ thì thế là, kiểu, à, chắc, kiểu, nếu mà cho tiền thì chắc, kiểu, cho bọn cấp 1 thôi, cấp 1 lớn trở lên tầm khoảng 6-7 tuổi lớn ấy trở lên. Bởi vì lúc đấy lúc bọn nó biết tiêu tiền và cũng như là, kiểu, biết ý thức các thứ hết rồi ấy. Chứ còn, à, mấy cái đứa tầm 3-4 tuổi thì thôi, nếu mà cho thì chắc cho bố mẹ nó thôi cậu ạ. Tớ nghĩ thế không biết có đúng không cậu ạ?
Ờ. Vậy á hả? Ờ. Ừm hưm. Đồng ý. Vậy hả? Ừm. À, mình nghĩ là ví dụ như mà bạn cho thì cái việc đó nó cũng hông quá đặt nặng về cái việc cho cho tiền, à, cho cháu đâu. Tại vì á thì có thể là ví dụ như cháu nó đang cần, thiếu thốn thì mình cho nó, thì ba mẹ nó cũng có thể dùng tiền đó mua đồ ăn, thức uống cho nó này kia. Nhưng mà mình nghĩ là quan trọng là cái sự làm sao để mà bắt đầu cho nó hiểu về tiền bạc á bạn, ờ, mình nghĩ cái đó ờ, tại vì là tại vì được cái độ tuổi nào để nó thích hợp thì theo mình á thì mình thấy á, thường là khoảng 4-5 tuổi là có thể bắt đầu dạy cho trẻ về cái việc, ờ, tiền bạc nó như thế nào. Tức là lúc ừm, lúc đó là nó sẽ bắt đầu hiểu về những cái con số nè bạn, hoặc là có cái sự trao đổi về mua bán về tiền chẳng hạn. Ờ, ví dụ như là đối với cháu mình nha, hè là ba mẹ nó sẽ cho nó tập bán những cái đồ lưu niệm này kia, đó, để cho nó hiểu, ờ, cái chuyện ờ, để
Đúng không? Hừm. Ồ. Ồ, thế à, thế à? Ừm, đúng rồi, đúng. Ừm. Wow, thế à? Hay nha. Ừm, đúng rồi, bắt đầu. A, thế à, thế à? A, đồ hả? A, đồ thường đúng rồi. Trời ơi, tớ thấy bọn trẻ con, kiểu, giống như, kiểu, à, hay chơi, kiểu, bán đồ hàng các thứ xong chơi tập làm người lớn các thứ, đúng không ấy cậu nhỉ?
Ừm. Ờ. <laughs> Mình hiểu, đó, nhưng mà cháu của mình là lúc đó nó học lớp 5 rồi thì nó bán trực tiếp luôn, tức là nó sẽ bán, ờ, ờ, bán những cái đồ lưu niệm, hoặc là bán những cái cái cái vật phẩm mà, kiểu như là, bán bằng tiền thật luôn á bạn. Đó, thì đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chính xác.
Ừm. À, lớp 5, à, lớp lớp lớp 5 là lớn rồi, lớp năm lớp 5 là lớn phết rồi còn gì đấy. Đúng rồi, tớ thấy là, kiểu, à, thi thoảng nói thật là cậu, kiểu, à, đi chợ các thứ ấy, hoặc là, kiểu, à, ra ngoài đường này, tớ thấy nhiều trẻ em cũng đã ph kiểu, cũng tầm tuổi đấy nó phụ giúp, ưm, biết phụ giúp gia đình, biết phụ giúp bố mẹ các thứ bán hàng rồi đấy.
Ừm. Đúng rồi.

Mình, ờ, nghĩ rằng nha là sẽ cho trẻ em chơi những cái trò chơi bán hàng giống như bạn nói á, là ví dụ như có những cái hóa đơn lẻ hoặc là những cái tiền lẻ, đó cũng là một cách để giúp cho trẻ em hiểu về cái giá trị của việc tiền. Ờ, thứ hai là mình nghĩ là giao những cái nhiệm vụ nhỏ kèm các cái phần thưởng, ví dụ như là, à, lau nhà, dọn đồ chơi sẽ được, ờ, 5.000 đồng chẳng hạn, ờ, đó là những cái để giúp cho trẻ hiểu về cái giá trị của đồng tiền. Ngoài ra thì mình nghĩ là phải dẫn những cái đứa trẻ này nè đi chợ á, tại vì mình thấy á, mẹ mình cũng hay dẫn cháu mình đi chợ, rồi hỏi là "Con nghĩ là cái món này là nó bao nhiêu tiền?" Để cho nó tự nó định giá được. Đó, thì có một cái lần cháu cháu mình nó hỏi là "Nếu như mà nó có 20.000 thì con có thể mua bánh hay con giữ lại con ăn phở?" Ví dụ vậy. Thì, ờ, sau sau đó là cô bé nó đã bé cháu của mình nó đã suy nghĩ rất là lâu và nó rồi sau đó nó sẽ chọn nó giữ lại cái số tiền đó. Ờ, thì mình thấy nó cũng khá là hay.
Ừm. À, hay nha. À. Ừm, nghe hay nha. Ô, yeah. Ừm. Ô, thế à? Ồ! Ừm ha. Wow! Suy nghĩ. <chuckles> Mình biết c Chuẩn luôn. Đấy, ví dụ như cái đấy tớ thấy, ưm, khá là hay nhá, bởi vì các em ấy, các ẻm nghĩ là em phải nghĩ xem là "Uầy, nếu mà bây giờ mình sử dụng để ăn phở thì làm sau này làm gì có tiền nữa, đúng không? Thế bây giờ mình phải tiết kiệm, mình phải giữ lại để sau này có mua đồ chơi nữa," cậu nhi? Tính toán một cách hợp lý, đúng không? Chứ nếu mà chúng ta không bảo là "Con ơi hôm nay chúng ta chỉ có từng này thôi" nếu mà, kiểu, đi cái này mà, kiểu, nhiều lúc trẻ em sẽ suy nghĩ: "Ô, nếu mà tự nhiên bây giờ mình mua đồ chơi thì bố mẹ không được ăn gì nữa à?" Chẳng hạn, xong, kiểu, "Như thế thì bố mẹ sẽ phải thế nào?" Nhiều khi là các trẻ con bởi vì trẻ con nó có biết nghĩ nhiều đâu, em chỉ nhìn thấy nó bảo thế này thì thôi mình không ấy nó sẽ nó trở nên buồn. Mà tớ thấy, kiểu, cái tâm hồn của trẻ em cũng rất là quan trọng cậu ạ, chúng ta không nên là, kiểu, làm tổn thương nó mà chúng ta phải nuôi dưỡng cho nó lớn đầy đủ một cách hoàn thiện đã.
Ừm. <chuckles> Chính xác. Đồng ý. Ừm. Ừm. Đồng ý. Ừm. Chính xác. Mình hiểu. Đúng nha. Mình đồng ý. Ừm, mình cũng nghĩ như bạn nha, nhưng mà mình nghĩ nha, ờ, cha mẹ thì cũng nên có những cái hành động gì đó, ờ, với trẻ em á bạn, ờ, bạn có nghĩ là cha mẹ nên làm gì khi mà trẻ em muốn mua một cái thứ gì đó mà không đủ tiền hông? Vậy thì có nên giống như là, cái việc mà có nên cho mượn hay là khuyến khích trẻ em để cho trẻ em biết tiết kiệm hông bạn? Chứ mình thấy là cũng nên khuyến khích cho trẻ tự tiết kiệm và chờ đợi á.
Ồ! Ừm hừm.

Chính xác luôn. Tại vì, ờ, mình thấy là, kiểu như là, mình phải chỉ cho nó hiểu về con số, về sự trao đổi, và cha mẹ có thể hướng dẫn cho cho trẻ em á, là, ừm, anh chị của mình á, hướng dẫn cho nó những cái khái niệm. Ví dụ như tiền thì phải dùng để mua đồ chơi, hay là cần phải tiết kiệm để có những cái, cái mà mình thích chẳng hạn. Thì, à, phải, ơ, phải phải phải phải tạo ra được cái này, phải bán rồi mới có tiền, để mà có thể dùng vào cái những cái mục đích cá nhân của mình riêng. Đó, thì từ đó là mình thấy anh chị của mình á, ờ, dạy cho cháu của mình á từ lúc từ từ 5 tuổi rồi à, là đã phân biệt được tiền giấy, tiền xu nè, rồi những cái trò chơi bán hàng bằng bằng cách dùng tiền giả là từ lúc 5 tuổi á bạn. Nên bây giờ nó nó nó học lớp 5 á là nó có thể tự bán hàng, nó đứng ở ngay chỗ cái đường á, nó bán được luôn, khá là giỏi luôn. Ừm.
Ừm. Ừm. Wow! Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, công nhận, công nhận. Ồ! Đúng nha, đúng nha. Ừm. Ồ, thế à? Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi! Tớ thấy là, kiểu, bây giờ nếu mà, kiểu, cho dạy cho trẻ em, à, biết cách về sử dụng tiền này, chi tiêu tiền này mà hợp lý. Mà tớ nghĩ là, kiểu, bây giờ nếu mà, kiểu, dạy thì càng sớm càng tốt, từ khi kiểu trẻ bắt đầu biết nhận thức, như thế nó sau này, kiểu, rất chi là tốt cho cái, ơ, cuộc sống sau này của các em ấy. Biết nh các em biết được ý thức về cái đồng tiền, tiêu nó khó khăn như thế nào, và phải kiếm được tiền ra sao, và vất vả ra sao nữa, cậu nhỉ?
Ừm, đồng ý. Ừm, chính xác. Ừm. Mình hiểu. Ừm, mình đồng ý luôn. Nhưng mà bạn có nghĩ cái việc mà cho trẻ em làm quen với cái việc tiết kiệm là quan trọng hay không bạn? Bạn có nghĩ điều đó, ơ, quan trọng hông? Chứ mình nghĩ có đó.
Ừm. Ồ, đúng! Chắc chắn rồi. Tớ nghĩ là, kiểu, ờ, tớ ng tớ nghĩ chắc chắn là điều quan trọng. Thay vì bởi vì nói thật với cậu nhá, thì nếu mà kiểu trẻ em biết tiết kiệm tiền sớm ấy, thì chắc chắn là kiểu sau này nè, các em có những cái đồng tiền có thể là mình được thưởng này, hoặc được làm ra này, các em sẽ tiêu xài một cách hợp lý. Đầu tiên là kiểu trẻ nhỏ có thể là, kiểu, mua chỉ dùng sử dụng để mua đồ dùng học tập này, mua sách vở các thứ này, hoặc là mua đồ chơi, mấy cái đồ chơi nhẹ nhàng thôi. Chứ nói thật với cậu nhá, tớ thấy là kiểu nhiều trẻ ngay bây giờ ấy cũng chưa biết cách tiết kiềm thế đâu. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, có bố mẹ xin bố mẹ cho bao nhiêu hết tiêu hết sạch bằng đấy, thậm chí còn xin người này người kia đấy, cậu ạ.
Ừm. Đồng ý. Chính xác. Đúng nha, ừm. Mình hiểu. À! Chính xác. Ừm. Đúng đó. Mình cũng nghĩ như bạn luôn. Mình nghĩ là cái việc mà dạy cho trẻ để mà biết tiết kiệm á, nó sẽ giúp hình thành những cái tư duy tài chính tốt á bạn. Ngay từ lúc nhỏ luôn là sẽ sẽ tránh những cái thói quen, ví dụ như tiêu xài hoang phí nè, thấy cái gì cũng đòi, thấy cái gì cũng đòi ba mẹ mua, cũng muốn mua. Kiểu đó là một cái tính mà mình phải dạy để cho trẻ em biết tiết kiệm trước. Và mình cũng có một cái đứa cháu á ờ, ba mẹ nó là lúc nhỏ là cho nó 10.000 1 tuần luôn nha, và hướng dẫn cho nó là bỏ vô ống heo á bạn. Ờ, và sau 2 tháng thì, ờ, thì sau đó là cô bé đã tự mua được những cái món đồ chơi mà yêu thích, không cần phải xin tiền từ cha mẹ, từ này kia. Thì hiện tại cháu mình nó cũng đang làm cái đó luôn á bạn.
Ừm. Ồ, mình nha. Đúng nha, đúng nha. Ồ, công nhận, công nhận! Ồ, nhiều tiền thế! À, thế đúng rồi, đúng rồi. Hay nha, hay. Đúng rồi, chuẩn luôn.

Mình thấy là mình không như thế nhưng mà mình cũng thấy trải qua trong cái gia đình của mình cũng có những cái vấn đề như đó. Tại vì, ờ, mình thấy là hầu như là, ờ, lúc xưa á thì cha mẹ sợ con biết về tiền này kia nên là không có dám chỉ cho con để cách nhận biết làm sao để có tiền, làm sao để tiết kiệm tiền, làm sao để đẻ ra tiền? Kiểu như vậy, cho nên mình nghĩ là dạy trẻ về tiền bạc á, nó không phải chỉ là dạy cái cách để đếm tiền đâu mà nó còn là cái cách để dạy cho trẻ biết sống cân nhắc và biết chờ đợi. Và ngoài ra là phải có trách nhiệm trong cái hành động của mình nữa, cho nên là từ cái việc mà bỏ ống heo ngày hôm nay thì đó là một cái nền tảng cho cái việc mà có những cái, ừ, tư duy về cái tài chính cho tương lai sau này chẳng hạn. Đó thì
Ồ! Ừm. Ồ, đối là đúng rồi. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Wow, nghe rất chi là hay nha, đúng rồi đấy, bởi vì sau này trẻ em cũng trở thành một người lớn mà. Cũng các em cũng nếu mà, kiểu, các em có cái tư duy tài chính rất là từ bé ấy thì cái việc tiết kiệm và cũng như, kiểu, chi tiêu trong tương lai rất chi hợp lý luôn. Nói chung là sẽ nhiều khi nó sẽ không nói thật với cậu là, ừm, tớ cũng nhiều khi tớ cũng lâm vào tình tình trạng, kiểu, cháy túi, xong, ờ, tiêu xài không có bõ xong suốt ngày đi vay tiền người này, người kia xong rồi mãi cũng mới trả được ấy. Tôi thấy nếu mà, kiểu, à, kiểu, ai mà có, kiểu, cái tư duy một cách hợp lý thì chắc sẽ không, ơ, rơi vào cái tình trạng như kiểu như tớ đâu.
Ừm hứm. Đúng rồi. Ừm, chính xác. Ừm, mình Vậy á hả? À há. Ờ, mình hiểu. Ừm, mình đồng ý luôn, cho nên là cái việc mà chậm chậm á mà chắc ra thôi, nên là để mà có thể tiết kiệm được thì nó sẽ trưởng thành cho và vững vàng cho mai sau, sẽ không phải có những cái ngày tháng mà chật vật với tài chính này kia đó bạn. Nên là mình nghĩ là nếu như sau này sau này mình có con á nha, mình cũng sẽ dạy cho con mình quản lý tiền từ lúc nhỏ hoặc là biết cách nhận biết về tiền, làm sao để sinh ra tiền và từ có sự kiên nhẫn chờ đợi để đủ tiền mua một cái sản phẩm nào đó, chắc chắn là mình cũng sẽ làm như vậy. Ờ, mình cũng cảm ơn bạn nha.
Ừm. Ồ, nghe hay nhỉ. Công nhận, công nhận đấy. Wow. Chắc chắn rồi. Ừm. Wow. Ừm, tuyệt vời nha, hôm nay tớ ừm, hôm nay tớ rất rất là vui khi được nghe cậu chia sẻ về về cái việc làm sao để dạy cho trẻ em về tiền bạc một cách hợp ý đấy nhé.
Ừm. Cảm ơn.